Panonood naman ng pelikula ay mas mainam kapag nais nating magrelax, yun nga yung sabi ko kanina at mag-enjoy sa isang kuwento ng mabilis at magaan kasi ang pelikula ay nagbibigay ng instant na bisual at emosyonal na estimulasyon. 'Tsaka mas madali at mas mabilis maipadama, sa mga manonood di ba? 'Tsaka kung nais natin ng aliw o pampatanggal ng stress, mas angkop talaga ang panonood ng pelikula. Kasi
Tama. Tama. Op Opo, tama.
oo nga, eh, kasi ang sarap kasi mano ang sarap kaya manood ng mga action scenes, comedy, ng mga love story di ba? Ng mga drama 'tsaka ang gaganda pa ng mga effects, 'tsaka magaganda yung mga plot twist nila yung mga istorya, <sniffs> di ba' tsaka lawa at saka gusto natin ng bonding time kasama ang kaibigan o pamilya di ba t
Opo. <chuckles> Tama. Tama. Pam Tama.
Habang nanonood tayo ng pelikula di ba?
Opo, kasi opo kasi mahirap naman po na iisang libro lang ang hawak ninyo tapos talagang maraming magbabasa <laughs> hindi po katulad na pag nanonood ng pelikula, puwedeng madami po kayo.
Oo nga, eh. <chuckles> Kumbaga ikaw sa paragraph 1 ah, 'tsaka ako sa paragraph 2 ganon. <laughs>
<chuckles> Tama po, parang nagkaka-untugan na po yung mga ulo ninyo pag ganon. <laughs> Maraming salamat po sa oras ninyo, sa pakikipagkwentuhan mo sa'kin.
<laughs> Oo, nga eh. Um, may dadagdag ako na ano, na saglit lang
Ay sige po.
Sa kabuuan talaga ang kabu ang pagbabasa ng libro ay mas mainam kung nais natin yung malalim na pag-unawa at repleksiyon di ba, samantalang ang panonood ng pelikula ay mas angkop kapag nais nating mas mabilis at bisual na karanasan di ba?
Mhm, tama. Tama po.
'Tsaka at yun lang, um, maraming salamat din sa mga ibinahagi mong mga experience sa mga opinyon, saloobin mo, at ako'y nasiyahan sa pakikipag usap sayo. Ah, maraming salamat at sa susunod na naman.
Opo. Kayo rin po. Ako rin po. <chuckles> Opo, sige po, maraming salamat, paalam po.
Paalam.